O, sürekli bir fevrilik var, yani, sürekli, sürekli bir, eee, aksiyon var, yani, davranış biçiminde şeklinde.
Yani, gergin mi cevap veriyor sana? Onu onu demek istedim.
Gergin cevap veriyor ve, eee, yani, dı bi bana bir sürü iftira atıyor, işte, sen şöylesin, böylesin. "Ya, sabahtan akşama evdeyim, nasıl bunları ne ara yapıyorum senin dediğin şeyleri?" diyorum. Nasıl böyle bir halüsinasyon görebiliyorsun? Ama
Bağırışmalar. Evet. Anlıyorum. Hı hı. Bir şekilde, anladığım kadarıyla iletişim şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor, yani, daha, hani, sevgi diliyle konuşabildiğiniz ortamlarda, eee, konuşmaya çalışmalısın diye anlıyorum ben. Eee, belki, hani, bira bu kontrol yine sende olacak maalesef, ııı, bu konuda. Yapabileceğine inanıyor musun?
Evet.